Nako, ayaw kong maranasan, eh. Ano lang, okey na ako na main mas naintindihan ko, pero kung babalik ako sa nakaraan, kung pipili ako kung saan ako pupunta. Yun yung panahon ng Kastila, kung gusto kong maranasan, ha, at makita yung pangyayari dun ako pupunta sa, ah, panahon ng Kastila, na yung unti-unting ano, um, ano yung nagiging moderno yung ating, um, buhay ngayon, ikaw?
Hmm. Oo, oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Oo. Oo, oo. Sang-ayon ako dun. Ako gusto kong ano no, maranasan at makita, pero hindi ko siya gusto yung parang babalik ako dun na dun ako mamumuhay, pero siguro kung ano kung ano lang, parang kung pamilyar ka kay ano kay Klay?
Mm. Ah, oo, tama, tama. Isang araw lang, ganon.

Ay, oo. Ay, napanood mo ‘yon?
Oo, parang gusto ko ganun lang. Oo, yung Maria Clara at Ibarra 'di ba? Parang gusto ko ganun lang yung oo makakabalik ako, tapos hindi ako parte nung kuwento, parang andun lang ako para mag-observe, 'di ba para lang makita at mas maintindihan ko yung kasaysayan. Kasi sabi nga nila mas maiintindihan natin yung kasaysayan 'di ba, kung nandun tayo kaysa kung nababasa lang natin sa mga libro, 'di ba. Mhm.
Oo, oo. Isang aral pala ‘yon. Mm. Oo, tama. Oo. Mm. Tama, oo, oo. Alam mo nakakatuwa, kasi na alam mo nung nag-aano, yung mga binabahagi mo sa'kin yung mga nalalaman mo sa kaysaysayan, alam ko talaga na mahilig ka kasi kilala mo din yung presidente nung panahon ng Hapon, kaya ano parang natutuwa ako, ta's ngayon napa nanood ka din pala niyan, kasi pinanood ko din yan, eh, yang Maria Clara at Ibarra, tsaka Pulang Araw, kaya ko nasabing mas gusto ko yung Pulang Araw at tsaka oo, ah, okey. Ayun, napanood ko kasi yung dalawang yun, kaya mm.
Mm. Oo. <clears throat> Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Ah, oo. Ayun naman ang hindi ko napanood yung Pulang Araw. Oo. Ay oo nga 'no, yung Pulang Araw tungkol na sa ano sa Hapon. Oo nga, oo.
Sa hapon, oo. Mm, kasi na-appreciate ko lalo yung panahon kasi ako nakakapunta na ako sa mga lumang bahay dito sa Pilipinas, yung mga panahon daw ng Kastila, nagagandahan na ako sa gano’n. Ta's nung napanood ko yung palabas ng Noli Me Tangere, na na mas na-appreciate ko yung buhay ng, ah, mga Kastila dati. Ta’s yun, nung napanood ko yung Pulang Araw, yun na yung naging paborito ko kasi grabe talaga lahat ng pinagdaanan ng ano, ng ng Pilipinas kasi kulang yung ano, eh, kulang yung nakasulat sa libro, na alam mo yung na parang nakita mo sa mga mata mo na yung nangyayari. Ayun, hmm.
Mm. Mm, mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Oo. Mm, mm. Oo. Mhm. Oo. Totoo, totoo. Oo, oo, oo, mm. Ah, nako ‘no, sana mas marami pang ano 'no, gano’ng mga palabas, 'di ba. Hindi lang yung ano, hindi lang yung panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, ’di ba. Kaya gustong-gusto ko kasi manood ng mga gano’n.
Oo, tama, oo. Mm, ngayon 'di ba may oo. Oo. May mga pelikula na ngayon 'di ba, yung kay kay Juan Luna, sunod kay Batang Heneral, ta's ngayon may ginagawa yung kay oo, kay Manuel Quezon. Oo, ‘yon. Sila yung gusto kong ano, eh, gumagawa ng ganiyang pelikula. Yan, yung gumawa ng mga yun.
Oo. Oo. Oo, kay Goyo. Oo, Quezon. Oo, oo. Naku, naku, napakaganda ng ano 'no, ng usapan natin ngayong hapon.
Mm, mm. <smacks lips> Natutuwa ako na ano madami ka din palang hilig, at, ah, nabasa, napanood din, sa kasaysayan natin, ayun.
Mm. <chuckles> Oo. Oo, oo. Mm. Alam mo parang gusto ko tuloy panoorin yung ano, Pulang Araw. <chuckles> Oo.
Oo, oo. Kung ganiyan ka naman sa history ta's napanood mo din yung sa Kastila, matutuwa ka din sa Pulang Araw. Sobrang ganda, mm. Ayan, oo maraming salamat, paalam.
Oo. Oo. Mhm. Ayun, maraming salamat. Mhm. Paalam.